Diciamo non ho non ho esattamente, ehm, il modo di di di isolare la stanza dove appunto lavo cioè lo la stanza lo spazio dove lavoro.
Sì, sicuramente magari in questo caso, avendo degli spazi più ridotti può essere difficile, ma, ehm, questo può servire più che altro per la tua mente e anche per il tuo cervello, così che appunto percepisce che uhm, diciamo, questa fase di transizione, no, tra orari di lavoro e orario, uhm, di, mhmm, rilassamento o comunque, orario da dedicare a te personalmente, no. Ehm, sicuramente questo può anche aiutare a ridurre l'ansia accumulata, e ti rende più facile staccare la sera. Uhm, un altra strategia, per esempio può essere stabilire regole per la sera, come hai detto te o per il weekend, come per esempio niente risposte a email, niente accesso a documenti professionali. Puoi anche creare 1 lista di attività piacefout piacevoli da fare, ogni sera, come magari lettura, hobby, passeggiate, cucinare o spendere tempo con gli amici, in modo da dare alle alla mente stimoli positivi, che appunto si alternano a questi stimoli, uhm, dati dal lavoro.
Mh-mh. Certo, hai ragione. Esatto. Ma senti, avresti qualche idea tipo per come dici tu, per separare quella che è la diciamo la mia area di lavoro, dal resto della casa?